Sa ano siya eh, casino industry.
Ah, yun nga mas mainam na lang siguro yung referral, ako wala man although wala akong alam diyan pero, sa tingin ko ang referral naman kasi may experience naman na yung kakilala mo eh di siguro mas mainam, di ba?
Mm. Oo. Mm. Kaya nga eh, kaya yun, ma na-ano na naisali ko nga lang din sa usapan natin kasi naisip ko nga yung mga ID's na yan na ako ng ganon eh. <laughs>
Oo, hindi oo hindi tama rin naman ah, maganda rin naman kasi yung halimbawa na sinabi mo, um, kasi nga naman ah, kung ano naman ako, minsan nag a-apply din ako sa mga kumpanya, hihingin hinihingi din naman kasi talaga nila yung mga ID's, ah, pero, hinihingi nila yun di ba pagka na-hire ka na? <laughs>
Oo. Hmm, mm. Mm. Kaya nga eh, 'pag tapos nakapag-ano ka nakapasa ka na sa interview wala sig siguro ano maganda na din yung natuto din ako sa ano pagkakamali.
Oo. Oo yan mabu mabuti naman yun talagang, ah, mas mainam na may na natututunan sa mga pagkakamali, ah eto kaya ah, paano kaya tayo makakapag-ingat sa sarili nating data online?
<laughs> Oo, tama ka, mm. Ah 'yon nga, para sa akin na 'wag masyadong mag-share, lalo na nga dun sa nangyari sa akin. Paano hindi mapanuri muna tsaka yun nga, dapat din kung may, ah, apply-an ka ng trabaho na natanggap ka, siguraduhin mong basahin mo 'yong online sa o online ano ay online, 'yong ano nila data privacy act ay data privacy nila para, hindi tayo mabigla ganun.
Hmm. Oo tama, tama ah. Mm, mm. Oh, oo, yun yun. Oo, parang kasi eh, minsan sinisingitan nila ng ano dun eh, no yung pwede palang gawin yung mga medyo illegal di ba? Eh, dahil nag-agree ka, nag agree tayo eh, wala ta wala tayong mahahabol di ba?
Mm. Kaya nga eh, tama ka. Walang magagawa. Tama.
<laughs> Ah, ayun.
Ang daming ganyan ngayong ano no, nangyayari pero ano
Oo, oo parang dati naman wala namang ganyan di ba kahit na, yung bata tayo may Internet naman na pero wala masyadong ganito pero ngayon kasi ang dami ng ang dami ng masasamang loob eh, nagkalat na rin ah, kumbaga <laughs> Oo abusado kumbaga iba-iba na yung paraan nila para makapang-lamang, 'di ba?
Mm. Tama. Kaya nga, ewan ko ba't may mga ganyang tao, abusado no?

Ayun, magandang hapon.
Hello, magandang hapon din sa 'yo.
Ah. Mm, kamusta naman?
Ito, medyo, ano, naiinitan. Sobrang init, eh. Mm. Ikaw ba?
<laughs> Mainit pa rin ba? Ah, oo, sabagay, eh, dito kasi sa 'min hindi na gaano kainit. Parang umulan kani-kanina. Ah, <chuckles> eto nagmemerienda, nagkakape. Ah, tambay-tambay muna gano'n.
Wow, sana all. Hmm. Sarap naman ng buhay natin diyan, ah, walang pasok, eh, no? <laughs>
<laughs> Ay, oo, totoo nga pala holiday pala ngayon. Eh, ayos din. Mayro'n din tayong pahinga kahit papaano walang pasok, walang, ano, walang iniisip. <chuckles> Oh, siya. Oh, sige, ah, ito matanong kita, ah, paano mo tinitignan ang pag-abuso ng data privacy ng mga kumpanya?
Oo, mm. Aya pahinga. Totoo. Mm, tama. Ah, para dito papasok para sa 'kin 'yong pagkuha ng info ng mga kumpanya sa atin, 'di ba? 'Yong pagsu-submit natin ng mga requirements, tapos 'yong nga, ah, 'yong 'yong mga information natin. Ah, para sa akin naman na okey lang 'yon para, alam mo 'yon, aware sila sa mga hina-hire nilang tao. Oo, kaso para minsan din kasi, ah, may posibilidad din kasi, 'di ba, na gamitin nila 'yon sa masama.
Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Oo. Ah, oo, totoo.
Or Mm, baka minsan ma ano nila ma tawag dito, ma mailagay nila kung saan, tapos 'yon nga makuha no'ng masamang loob, gamitin sa mga loan app, 'yong gano'n. <laughs>
Mhm. Ah, oo. Ah, oo. Oo nga naman. May mga gano'n, 'no. Tapos magugulat ka nalang biglang may kumo-contact sa 'yo, 'di ba?
Mm, para s Oo.